Sì guarda, uhm, io che faccio, quando per esempio perché poi secondo me, uhm, nella relazione pure è importante l'individualità, no, penso che comunque uno ognuno debba avere i propri spazi. Quando esce con gli amici cioè nel senso si organizza, io, magari, mi organizzo per fatti miei, non io non mhmm, non voglio assolutamente che lui stia sul telefono, l'importante è che quando esce almeno dice: "Scendo, sono arrivato e sto tornando," cioè capito su giusto per non farmi preoccupare, più che altro non è per una cosa di non fiducia, ma per di preoccupazione. Mh. Esatto, esatto. A volte lui va al lavoro, ehm, fa un lavoro notturno per mantenere gli strudi, fa studi, fa il barman nel frattempo che studia, ehm, quindi comunque, uhm, soprattutto sai il sabato che c'è molto, mhmm, caos in giro, <tsk> ehm, quando lui scende con l'auto, ehm, mi devi dire: "Sto scendendo" e quando arriva: "Sono arrivato." Ma giusto perché poi io dopo mi tranquillizzo capito, cioè solo per una questione di di preoccupazione.
Certo. No, ma perché è in macchina anche magari, no? Mh, sì, sì, sì. Certo. Certo, è una mhmm, certo ma ben ti capisco comunque non è non è facile. Poi, sai l'indipendenza, <exhales> secondo me, dipende anche dall'età, nel senso che a 20 anni, uhm, hai bisogno di certi spazi, a 30 hai bisogno di altri spazi, a 40 di altri, cioè, secondo me, uhm, l'importante è volersi bene, capirsi. Poi, ognuno ha bisogno degli spazi <chuckles> di spazi diversi, ehm, ti dico noi, ehm, praticamente da da quando ci siam conosciuti abbiam cominciato a vivere insieme e dopo
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, gli altri s Mh-mh. Mh-mh. Sì, assolutamente. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. C Mh-mh. Okay. Mh-mh.
boh, dopo un 2 anni ci siamo sposati e e
Mh-mh. Bello, cioè è stata proprio una cosa così velo cioè- cioè è è raro eh, vedere queste cose comunque.
Sì. Aspetta, torna indietro, io avevo 40 anni
Mh-mh. Okay.
quando ci siam conosciu cioè io ho la mia casa, il mio lavoro, il mio studio
Quindi, l'hai conosciuto a 32 anni, giusto?